Мгм. Ну, понятно, да. Ну, з здорово, что у тебя, да, такие планы, что ты вот эту свою страсть и любовь к морю. Во-первых, что вас она объединяет, да, потому что было бы грустно, если бы у тебя она была, да, а у партнёра нет. Ну что, вы всей семьёй так любите, и классно, что у вас есть такая возможность. Да, а скажи, пожалуйста, ты каждый раз предпочитаешь разные места для отдыха или всё время ездите в одно в место какое-то, есть особое?
Мгм. Да. Одному нет, д да. Э, п Мы стараемся разные, если по позволяет позволяют все эти планы общие, э, разные места. Ну, всё-таки, м м, средиземноморский бассейн он большой, и там в него много в много стран вокруг него, которые можно островов, которые можно. То есть это каждый раз это какое-то новое, это культурное открытие. И море для меня ещё, э, я думаю, это к такой вот способ к столкнуться со своими страхами. То есть да, э, э, ц
М, с м. Вот как. Да. Поясни, пожалуйста, какие ты имеешь в виду вот как раз вот эти простые страхи, э, за жизнь? Э, за, мгм.
С страхи нет, не это, а вот именно, ну да, простой такой примитивный страх, например, э, нырять глубоко в воду. То есть, вот например, а одеть одеть аквалан костюмы аквалангиста, взять курсы и вот, м, пойти на курсы дайвинга.
Ага. От, ты хочешь, да? Страшно, но хочешь? Вот это и с с этой рас мгм.
Ну, как, э <chuckles> ну, я хочу, но страшно. То есть вот у меня такой вот какой-то страх, какая-то фобия, она есть. И вот я думаю, может быть, когда-нибудь я с ним столкнусь вот так вот лицом к лицу и, ну, когда-нибудь попробую нырнуть. Ну, не слишком глубоко, ну, хотя бы основа основа дайвинга.
Мгм. Понятно. Ага. Но всё-таки, вот да, настолько это твоя страсть, что тебе хочется ещё как-то по да, по инт не только, да, созерцать и плавать, э, но и г да, хочется прям гы гы нырнуть на глубину. А вот ты рас говорила про виндсерфинг, это действительно специфическая история, ну, в плане, потому что это физически очень такая непростая задача. А если говорить да, да, вот, в принципе, про стихию, я так понимаю, это твоя стихия, да, эм, вода, да. А в если говорить о, допустим, какой-то, м, лодка, а, поплавать, может быть, даже научиться управлять. Но это, опять же, й мы не говорим щас про ми мирское простое, что там на это нужны деньги. Если вот это всё отбросить, да, если просто мечтать, хотела бы ты, не знаю, да, действительно, плавать? Да, научиться, может быть, управлять, или просто, да?
Мгм. Поглубже, да. Мгм. Н-да. Да-да-да, с да, и тоже страшно. Мгм, да. Вот действительно. Вода- это моя стихия. Мгм. Мгм, мгм. Научиться? Ну, хотя бы там п попробовать, может быть бы, э, как вот это называется, paddling, просто когда ты учишься равновесию на поверхности воды. То есть я иногда смотрю на людей, они это делают, это, кажется, так так здорово. Не здорово потом, каж когда ты падаешь, но вот, э, то есть очень много таких вещей, которые хочется попробовать. Ну, хотя бы ради любопытства или хотя бы чтобы доказать себе, что вот я не боюсь, я это сделал, ну, хотя бы 1 раз.
Мгм. М. Хм. Понятно. Мгм.

Понятно. А вот скажи вот, ну, в часто бывает такое, что, м, ну вот, э, от этот вайб морской, э, эти города, которые находятся на побережьях, они такие более расслабленные, где-то ленивые, где-то экономически не самые, да, выгодные, потому что живут в основном туризмом, да. А вот скажи, э, что ты об этом думаешь? Это тебе близко? Ты всё-таки вот такой человек? Ты с себя можешь увидеть в этом городе не только на пенсии, да, когда праздная жизнь, а сейчас, да?
Мгм. Да, да. Да-да. Да. Ага, ну и жить Нь ж сейчас, э, ну, на самом деле, есть такие есть такие страны- это Испания, Южная Испания. То есть там там, э, жизнь намного, м, то есть она обустроена, инфраструктура, э, больницы, это есть. Но опять-таки, да, я, м, я могла б себе там себе пэ представить жить, но опять-таки всё упирается в трудоустройство и работу. Это не получается.
Мгм. М-да. Мгм. Ну, то есть действительно всё-таки вот это, да, насущные проблемы приземленные, да? Да. Мгм.
Да, она она задержит: насущное, потом образование детей- это пока оно удерживает. Но вот у нас такой план хотя бы, э, 20-30 дней проводить, если позволяет, э, в отпуск возле моря. То есть всё крутится <chuckles> всё крутится вокруг него. И ну то есть для меня это вот мь это место силы, это место очищения и и разума, и тела. И, ну и конечно же, это это красиво, это другая архитектура, э, это другая кухня, э, другие лица. То есть для меня это, ну вообще, такое вот тоже и культурно к культурное ощущение.
Прекрасно. Мгм. Чудесно! Хороший план. Мгм. Конечно.